فهمتك، أيوه، عايز أقول لك الموضوع ده من الش مش من المواضيع السهلة خالص، إن أنت تسيب منطقة الراحة زي ما إحنا بنقول كده، وتروح منطقة ال منطقة ال <laughs> العدم الراحة أو منطقة التعب أو منطقة إنك تدوّر على شغل جديد، آه، أو إن أنت تخرج برّه منطقة الراحة فتبدأ بقى تدوّر على ال ال في المناطق اللي حواليك طيب آآ، الدنيا عاملة إزاي، وال وفي نَفس الوقت الش الشغل عامل إزاي، وتطوَّر نَفسك. منطقة التطوير دايمًا والنمو بتبقى صعبة شوية الصراحة. بتحتاج حد قوي أو عايز يبقى قوي. محتاج بتحتاج حد عايز ي يخلّص الحاجات اللي وراه، آآ، وفي نَفس الوقت ينجز ويكون عنده طموح، عايز يشتغل في مكان كويس، عايز يوصل لposition كويس، وده كلّه طبعًا بيكون نتيجة الطموح.
تعَب شوية آه. إمم، يعني أنت شايف إن الطموح هي اللي بتخلي الواحد يحب إن هو يكبر و وينمو.
بالضبط، الطموح مهم جدًا، من غير الطموح ممكن أساسًا ما تعملش ما تعرفش توصل لحاجة، ما تعرفش تعمل حاجة مع ح ح يعني حاجات كتير في حياتك. أنت لو ما عندكش طموح، أول شغلانة هتشتغلها هتصبر عليها وهتفضل راشق فيها حتى لو ما كانتش كويسة، وهكذا. إحنا بع زي ما باقول لك، إحنا بنشوف ناس كتير في حياتنا كده على فكرة. بنشوف ناس كتير في حياتنا كده إن هُم عاجبهم الحال ده، وعاجبهم، إن الطريقة بتاعتهم، وعاجبهم س وعاجبهم ال بالضبط. هو
طبعًا، طبعًا. تقليدي في التفكير بيفكر لبعدين، مش مش آه ما عندهوش اللي هو مش باصص تحت رجله، مش باصص ل لقدام.
آآ، هاقول لك، فعلًا أنت عندك حق. الناس اللي زي دي، آآ، يعني بيكون دايمًا هو عايز يرتاح، والراحة بالنسبة له إن هو ي يقعد في وظيفة، آآ، وي يشتغل ويشتغل نَفس الشغلانة اللي هو شغالها، ويقبض نَفس المرتب وي وي ويضبّ وي يعني، <tsk> ويرتب نَفسه عليه من غير أي حاجة تانية. فدي دي دي ت آه.
دي دي بالنسبة له دي بالنسبة له يعني عاملة له سهولة شوية، أنا مش شاغل بالي، يا عم أنا هانزل الشغل بتاعي، أخلّص ال8 ساعات بتوعوتي وأروّح البيت، وهكذا، واليوم يكرر نَفسه.
إمم، ما عندوش تطوُّر مهني، آه. ما عندهوش تطوُّر مهني في الشغل، ما عندوش كده نضج كافي في الع في الحياة العملية عشان يوصل لمستوى كويس. آآ، فعشان كده أنصح الناس اللي زي كده، لو أنت في مكان وحاسس إن أنت ب واقف مكانك، مرتبك شِبه ثابت، آآ، وفي نَفس الوقت الposition بييجي لك كُلّ فين وفين، التقدير بييجي لك كُلّ فين وفين، طوَّر نفسك بسرعة علشان توصل لمستوى كويس.
جميل جميل بصراحة إن أنت يعني بتقول إن الإنسان لازم فعلًا يطوَّر من نَفسه عشان ال ال ال ال حوالينك برضو، الناس اللي حوالينك كلّهم بيتطوروا، فأنت لو قعدت زي ما أنت كده هتلاقي نَفسك أنت بتتأخ أنت مش ثابت، أنت بتتأخر كمان عن اللي حوالينك. يعني كلام بصراحة جميل. طب أنت احكِ لي كده، إمتى آخر مَرّة أنت اخترت إن أنت تطلع من منطقة الراحة، وتروح للمنطقة اللي هي فيها ال إن أنت بتستثمر في نَفسك؟
إمم. بالضبط إمم. إمم. إمم.